Oke, sebenarnya selain game-nya ya, Kak. Nah, game itu kan tadi mungkin medianya ya. Nah, sebenarnya yang bikin seru itu adalah teman-temannya nih, Kak, gitu. Karena kalau mungkin nih ya, main PS sendirian itu cepet bosen, Kak. Karena aku sendiri nih ya, di rumah juga ada PS nih, sekarang ini ya, <chuckles> heeh, tapi kalau main sendirian gitu ya, main sendiri gitu ya, bosen juga, Kak, lama-lama tuh paling cuma kayak bertahan mungkin sebulan gitu ya. Nah, abis sebulan itu kalau enggak ada temennya, ya udah, Kak, nggak nggak ada seru serunya. Nah, mungkin di situ vibes-nya gitu ya, jadi serunya dicup sama temen gitu ya, main bola gitu ya, apalagi kayak misalkan kalo ada yang jago dibangga-banggain, kalo yang cupu, dicupu-cupuin gitu, Kak, atau alias saling ledek lah gitu ya, biasa bercanda waktu itu gitu. Nah, itu kan menjadikan suasananya menjadi hidup ya, Kak.
Mhm. Oh, oke. Mhm mhm. <chuckles> Oke. Mhm mhm. <laughs> Oh iya, mhm. Oh, suasana ya, itu penting juga ya? Ternyata waktu dewasa mungkin beli PS karena, wah kayaknya bakal seru kayak zaman dulu, ternyata setelah dipraktekin, eee, yang bikin seru adalah suasananya, gitu ya? <chuckles>
Mhm, betul. Iya betul, Kak. Dan aku juga sekarang ini gitu ya, ya ada PS tuh, jarang banget kepake, <chuckles> malah jadi pajangan gitu, Kak. Dan mhm, paling kepakai-kepakai kalau misalkan ada temen main gitu ya. Ya udah ajakin aja gitu ya, buat main bola gitu. Nah, terus juga kalo game-game lain gitu ya, nah waktu itu juga aku seneng nih ya, main, mungkin sama temen aku yaitu game Smackdown, Kak, waktu itu. <chuckles>
Mhm. Oh, oke. Iya iya iya. <chuckles> Mhm. Itu PS juga?